Ah, ecco.
Cioè, avevamo diversi cassonetti, non è che passavano porta a porta a ritira abbia uhm, anche adesso abbiamo dei cassonetti differenti, no, 1 per la carta, 1 per il vetro, la plastica, ecco. Esatto, però i 4 cassonetti, che io ricordi, fai conto, sì, dal duemila e tre, se ricordi.
Mh-mh. Sì. Carta, vetro, esatto, v plastica. Mh-mh. Mh. Ah sì, sì, quelli c'erano già anche da un bel po' di tempo, poi hanno introdotto, tipo quello del contenitore a tutte le famiglie, dove 1 volta alla settimana metti giù e passa la macchina a pendere. A quanto pare al sud c'è
Sì. Sì, ma poi ricordo beh, c'erano anche i contenitori dell'olio esausto, uhm, quelli degli abiti, cioè, nel senso, io ricordo queste isole ecologiche, cioè ne i proprio in paese, no, di tanto in tanto c'eran queste zone con tutti i cassonetti, ma io cioè ma tanti anni fa, più di 20. Quindi mi fa un po' strano al sud
Mh-mh. Sì. Sì, e va mo guarda. Ah, no, no, infatti io cioè ci sono un po' rimasta, perché 2 mesi è veramente poco, nel senso cioè mhmm <chuckles> sì, vabbè, okay che si dice "meglio tardi che mai", però comunque questo fa già capire, no, quanto sia preoccupante, uhm, la cosa.
Eh, eh, si sono svegliati. Beh, fino adesso forse li ha gestiti la mafia sai, e probabilmente anche adesso, forse hanno un un modo nuovo di gestirli.
Eh.